Не, ни ль льняные тоже я попробовал, такая гадость, господи боже, я почувствовал себя так, как будто б, я какой-то прям, этот, донжуан с розочкой, щас присяду к кому-нибудь там. Ну, короче, фу. Атс не по Оно не идёт для меня, для моего стиля, по крайней мере, или на моё лицо, эм
<laughs> <chuckles> Мгм. Так. А что за прямые штаны тогда, которые не мнутся, что ты имеешь в виду?
У брю Не, не, не, не мнутся, брючки. Прям нормальные, типа, нормальные брюки, стандартные. Джинсы, джинсовые брюки- вот так я лучше скажу.
Мгм. А! Мгм, мгм. Я поняла.
Джинсовые брюки, тока, они же обычно немножечко рельефные, они же, то есть, где-то сжимаются снизу, а может быть, наоборот, широкие, может они прямые, может они укороченные, э, рваные, не рваные. Короче, вот это вот всё. Э, я взял именно такие, которые ровные, как трубы, широкие. И это, отдельно, без определённого набора выглядит абсолютно непонятно. Но, если всё это подобрать, вот с немножечко таким, да, как бы, у тя может быть, кожаный топ какой-нибудь, сверху быть. Ну то есть, например, кожаная курточка, с футболочкой или ещё что-нибудь такое. А, может быть, такие же моднявые штаны с классными кроссовками надеть, в принципе. Вот, вот это, поэкспериментировали.
Мгм. Мгм. Мгм. А вот, тебе не а вот те не кажется, что вот эти широкие, прямые штаны, больше такая рэперская тема?
Это реально, больше рэперская тема, но она стала очень популярной, тире мили ну, н скорее больше зуммера-милиони м, господи боже, миллениалская. Да-да, миллениалская миллениалская тема, которая, как бы, сейчас распространилась, как раз-таки, благодаря "Инстаграму", "Тиктоку" и всему остальному. Оно, как бы, если не перебарщивать с её прямотой и размером, потому что сейчас некоторые ребята, э, полюбили
Милинила милиони <laughs> раз, 2 3 <chuckles> Миллениалский, да? <chuckles>
не просто оверсайз стиль, а стиль прям, м, <chuckles> я не знаю, но это, как будто ты всё стырил у своего бати, который на 67 размеров больше, чем ты.
Мгм.